ได้เลยครับ ก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับ คือ คือเราไม่มีเวลาเลย อย่างเช่น คือภารกิจส่วนตัวเนาะ คนเราต้องทำธุระ ธุระส่วนตัวด้วย อย่างเช่นแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบหาอุปกรณ์ในการทำงาน ใช่ไหม? เครื่องแบบ หรือว่าการซักเสื้อผ้า การที่เราดูแลตัวเองตัดผม อะไรอย่างเงี้ย แล้วผมเนี่ยทำงานจันทร์ถึงเสาร์
อา อืม โอ้โฮ! ทำงาน 6 วัน แล้วก็หยุดวันเดียว โอ้โฮ! มันหนักมากเลยนะ <laughs>
หยุดวันอาทิตย์วันเดียว ใช่ แล้วให้คิดภาพว่า <laughs> แล้วให้คิดภาพว่า คือเราต้องทำงานทุกวัน แล้วเราก็เลิกค่ำหน่อยเนาะ อาจจะแบบ 19.00-18.00 โมง อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าค่ำนะครับ เพราะว่ากลับมาก็กว่าจะอาบน้ำ กินข้าว อะไรงี้เนาะ ก็หมดเวลาแล้ว ดู Social นิดหน่อยก็หมดวัน ก็ไปทำงานต่อเนี่ยพอเราไม่มีเวลา แล้วเรามีเวลาวันอาทิตย์เนี่ย ผมแค่ไล่มานะ เก็บกวาดห้องนิดหน่อย เก็บกวาดห้องนิดหน่อย ซักผ้า นี่ครึ่งวันแล้วนะ อย่างน้อยนะ
อืม ครับผม อา โอ้ โอ้โฮ อา ๆ ๆ โอ้โฮ มัน แล้ว แล้ว แล้วตรงนี้เนี่ยส่วนของตรงนี้เป็น เป็น เป็นกิจกรรมที่มัน มัน ไม่ค่อยสนุกด้วย คือการที่ อ่า มาแบบว่าซักผ้า หรือว่ากวาดบ้านเนี่ย มันเป็นงานของพ่อบ้าน ซึ่งมันมีความเหนื่อยใช่ไหมครับ? อา มันใช้แรงเนาะ ม มันไม่ มันไม่ใช่ มัน ใช่ ๆ
<chuckles> ครับ ใช่ มัน มันเหนื่อยมากคุณ อือ แล้วเสื้อผ้านี่ คือใส่ตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์อะคุณ มันก็เยอะอะ
แล้ว ล อา อ๋อ จริง
ไหนจะเครื่องแบบ ไหนจะชุดเล่นชุดอะไร ใช่ไหมครับ? มันเยอะมากนะ ซักแบบทีละ 2 ตะกร้าอย่างเงี้ย ขนาดว่าคนเดียวนะครับ มันก็ โอ้โฮ คุณหมดเวลาแล้ว ไม่ เท่ากับไม่มีเวลาพัก โอ้โฮ
ครับผม อ๋อ แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างอะครับ? ใน ในเมื่อแบบว่า อุ๊ย ชีวิตเราเนี่ยมัน มันไม่มีสีสันเลย มันมีแต่งาน คุณ คุณรู้สึกแบบ ส เสียใจไหม? หรือว่ากังวลไหม? อา
ครับ ใช่ ใช่